जी, दरअसल बात ऐसी है ना, तो 1 महीने पहले ही मेरा कॉलेज जो है ना, वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद ना मैंने जॉब के लिए ना कही सारे जगह पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। तो ऐसा हुआ है कि ना जो भी मैंने एक एक दिया था ना, वहाँ ज़्यादातर यहाँ से ना रिजेक्ट हो गई थी। और 3-4 कंपनी जो मैंने एक्सेप्ट किया था, वो बस अ, ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा पेड नहीं करते और इतने अच्छे कंडीशन में नहीं है, और सैलरी भी बस 1 लाख के आसपास 1 एम साल के लिए। तो एकदम होता है ना कि जिस कंपनी में तुम सोचते हो कि हाँ, इस कंपनी की लायक हो और इस कंपनी में मेरी आसानी से हो जाएगी ना, तो वो ज़्यादातर उन कंपनियों से मुझे रिजेक्शन मिला है। तो एकदम डर-सा बैठ गया ना, तो मुझे वापस एप्लाई करने का मन ही नहीं कर रहा। कहीं ऐसा लग रहा है कि दोबारा रिजेक्ट ना हो जाओ, ना कि उसी काम में मन लग रहा है, ना मैं कुछ कर नहीं पा रही। माता-पिता बोल रहे हैं कि अ, "जैसे कि अभी तुम इतना ज़्यादा मतलब नहीं कर पा रहे, क्यों ना तुम मास्टर्स वगैरह कर लो।" लेकिन एक होता है ना कि तुम्हें यही नहीं हो रहा, तो उसमें मास्टर तो और भी ज़्यादा कठिनाई होती है उस पढ़ाई में, तो मैं वो कैसे कर पाऊँगी? तो एकदम डर-सा लगा है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। ऐसा होता है ना मन के अंदर से कि तुम जो चाहते हो, वो सब कुछ ना मिलने पर ना एक नाकामी वाली फीलिंग आती है ना, तो वो मेरे अंदर रह गई है। एकदम डर-सा है, गुस्सा आता है, कुछ करने का मन नहीं करता, एकदम असंतुलन हो गया है मेरी जिंदगी पूरा। तो आप ही बताइए, इस समय मैं क्या करूँ?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। अ, सबसे पहले तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अ, ये काफ़ी आम-सी बात है, हम स सारे ही लोग कहीं न कहीं रिजेक्शन लेते ही हैं अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे सुझाव दे पाऊँ उसके लिए। अ, काफ़ी हद तक आपकी परेशानी मैं समझ रही हूँ अ, पर थोड़ा और समझना चाहूँगी, उसके लिए अ, कुछ सवाल हैं मेरे। अ, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए जैसे आपने बताया कि आपने कई जगहों पे एप्लाई किया था, और काफ़ी मेहनत करी आपने पर आप सेलेक्ट नहीं हुई उसके लिए। तो क्या आपको वहाँ से कोई कारण मिला कि क्या प्रतिक्रिया रही होगी कि अ, क्यों आपको रिजेक्ट कर दिया और ये कितने टाइम पुरानी बात है? इसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालें।
जी। जी, ज़रूर। मैं आपको बताना अ, च चाहूँगी कि ये जो ज़्यादातर जो रिजेक्शन मेल्स में है ना, तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो होता है ना कॉम्पिटिशन के बीच, मैं तो मतलब ए, 1st राउंड और 2nd राउंड तो क्लियर कर लिया। जो फाइनल इंटरव्यू राउंड में जहाँ पर 10 कैंडिडेट्स के अंदर फाइनल में चूज़ किया जाता है, तो वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ लेकिन मुझसे भी ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट्स वहाँ पर हैं। तो इसके लिए अफ़सोस करते हैं और अगली बार जब एप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो एक तरह से एक कॉम्पिटिशन जब ज़्यादा हो जाता है ना तो वो बेहतर चूज़ करने की च कोशिश करते हैं जब लिमिटेड एम्प्लॉइज़ हों। तो हर जगह पर ऐसा हुआ है कि इस साल ना बहुत सारे लोगों ने एप्लाई किया है क्योंकि बाकी सारे जो बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं ना थोड़े बहुत, तो उनने रिजेक्शन कर दिया था काफ़ी तरह। जैसे कि देखिए, अभी ल काफ़ी ज़्यादा ही तंगी चल रही है या फाइनेंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा अ, स्टेबल नहीं है आजकल के फाइनेंशियल कंपनीज़ में। तो ज़्यादातर कंपनीज़ जो छोटी-मोटी हैं ना वो ज़्यादा बंद हो जा रहे हैं। तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ जो होते हैं ना वो भी आजकल इन कंपनीज़ में ज़्यादातर देते हैं क्योंकि यहाँ का सैलरी जो है ना, वो काफ़ी बेहतर है, तो एक तरह से उनके पास एक्सपीरियंस भी हो गया। तो ये एक बहाना उनको हो रहा है कि हाँ, एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा है आपसे तो इसकी वजह से हम ले नहीं पा रहे। लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि मैं अभी कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट हूँ, एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ें कहाँ से ला पाऊँगी मैं। तो आप ही बताइए ना इस समय मैं मतलब क्या करूँ कि ना, ये जो है ना उम उम, क्या करूँ कि इसकी र कमी कर पाऊँ और मुझ मेरे अंदर जो ना नाकामी वाली स फीलिंग है ना वो भर गई है, उसे कैसे निकाल पाऊँ?
हुँ, हुँ। बिल्कुल। नहीं, नहीं आप बिल्कुल परेशान मत होइए मैं समझ रही हूँ आपकी सारी परेशानी। अ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपने इतनी मेहनत करी होगी इस अ अ, इस ज़ॉब के लिए सब कुछ किया होगा। फिर एकदम से नाकामी मिले तो उसपे बड़ा ही दुःख होता है। तो मैं इस चीज़ के लिए आप आपके साथ सहानुभूति रखती हूँ। अ, बिल्कुल मदद करने की कोशिश करुँगी। तो आपने मुझे जैसा बताया कि आपको बड़ा ही अ, श शर्म सी महसूस होती है, नाकामी सी महसूस होती है। तो आपको क्या इसकी वजह से कोई मानसिक तनाव भी है? आप थोड़ा अ, उसके बारे में बताएँ कि क्या आप उसकी अ, उसकी वजह से आपकी अ, स मतलब आपकी नींद खराब हो रही हो या क्योंकि कई बार क्या होता है हम तनाव में होते हैं तो कई चीज़ों पे असर पड़ता है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ।
जी। जी, मैं आपको बताना पसंद करूँगी कि सबसे पहले बात है ना कि देखिए मैंने कहा कि बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया और ज़्यादातर कंपनी से रिजेक्ट हो गई हूँ। और यही कारण था कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो त ज़रूर मैं बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ। ना मुझे किसी काम में मन करता है, ना किसी कंपनी का अब अप्लाई करने से ही डर सा लगा है कि हाँ, यहीं से भी का रिजेक्ट ना हो जाओ। एक डर सा है न मन में है। इस डर की वजह से ना मैं सो पा रही हूँ, ना मैं दिनचर्या पे ना अ, कुछ कर पा रही हूँ। आजकल तो खाना भी छोड़ने का मन करता है लेकिन न माता-पिता बो खिला ही देते हैं जबकि हम कुछ नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे रिश्तेदार वग़ैरह भी होता है ना वो आके पूछने लग जाते हैं कि हाँ, तुम्हारा कॉलेज हो गया है तो अब क्या प्लान्स हैं? तुमने किसी में एप्लाई किया? तो उस टाइम पे मैं ये बता भी नहीं पाती न, कि हाँ मैं यहाँ पर एप्लाई किया और रिजेक्ट एकदम नाकामी-सी फ़ील होती है कि हाँ, अब मेरे कुछ लायक नहीं हूँ कि हाँ मैं उनको बता पाऊँ। जबकि मेरे जो आस-पास वाले भैया वग़ैरह हैं, जो मेरे कजिन्स हैं उनको कम से कम छोटी-मोटी तो नौकरी मिल गई है ना। मैं सच कहूँ तो हाँ मुझे 3-4 जगह पर एक्सेप्ट तो किया है लेकिन यह बात है कि न वो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनियाँ हैं। जैसे कि 1 स लाख ऐसे ऑफ़र कर रहे हैं। तो एकदम ऐसा लगता है कि मैं जितना डिज़र्व करती हूँ उतना नहीं मिल रहा। जहाँ पर मैं एप्लाई करना चाहती हूँ ना, कहीं न कहीं वहाँ से रिजेक्ट होने पर न मुझे बहुत ज़्यादा ही नाकामी फ़ील हो रही है।
जी। हुँ, हुँ। अच्छा, समझ रही हूँ मैं आपकी परेशानी। अ, बिल्कुल अ, ऐसे में क्या होता है ना कि आपके जो आस-पड़ोस के लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनको बड़ा कहने का या बोलने का मौका मिल जाता है और आपको छोटा दिखाने का मौका मिल जाता है, कहीं न कहीं। तो बिल्कुल आप प परेशान मत होइए इस चीज़ को लेकर। अ, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाह रही थी कि आपने मुझे बताया कि अ, कई ज अ, नौकरियों में, क कई में आपका सिलेक्शन भी हुआ, जो आपके सपनों की जॉब नहीं थी, कह सकते हैं, जिसमें थोड़े कम पैसे मिल रहे थे, तो इसलिए आपको ठीक नहीं लगा उसको करना। तो क्या उम, आप बिल्कुल ही नहीं करना चाहेंगी कि कोई अ, उ कई बार ऐसा होता है, हम जो चाहते हैं, वो नहीं मिलता, पर अ, जैसा आपने बताया कि आसपास के आपके लोगों को छोटी-मोटी नौकरी तो मिल ही गई थी। तो क्या आपने ऐसा कभी सोचा कि, "मैं छोटी चीज़ से शुरू करूँ अ, क्या पता आगे जा के कुछ अच्छा मिल जाए?" इसके बारे में थोड़ा बताएँ।
जी। जी जी, मैंने ऐसे तो सोचा नहीं। देखिए, जैसे जब आप सोचते हो कि आपकी क्लास में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हो, कहीं जगह पर आपको सब लोगों ने क कहा, "हाँ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हो।" तो तुम्हारे मन में ये रह जाता है कि हाँ, देखिए, अभी मेरी जो अध्यापक वग़ैरह हैं, मेरे पेरेंट्स हो गए, रिश्तेदार, तुम्हें इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हो ना, तो तुम उस तरह से ना अमल हो जाते हो। तुम्हारे जो आसपास का माहौल होता है ना, वो ऐसा हो जाता है कि हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे बच्चे हो और तुम काफ़ी ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। तो ऐसे बचपन से ही ऐसे आते रहा है और जो मैं चाहती हूँ ना, वो हमेशा से ही होते रहा है। तो अचानक जब मैंने जो कंपनी में मैंने सोचा कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, मैं एक्सेप्ट हो जाऊँगी, उन कंपनी से रिजेक्शन मिलने पर ना, मेरे अंदर ना एक डर-सा है कि, "हाँ, देखो, अब मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि जहाँ पर मैं सोच रही थी कि मेरा हो जाएगा, वहाँ पर मेरे जो रिजेक्शन मिला।" ए होता है ना, एकदम नाकाम-सी फ़ीलिंग आती है, तुम कुछ करने का मन नहीं करता, जब तुम जो चाहते हो, वो नहीं मिलता। तो वैसा ही हो रहा है। तो वो मैं किसी को बता भी नहीं पा रही क्योंकि सभी अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी है और जो दोस्त मेरे साथ रहते थे, या तो उनकी सिलेक्शन हो गई है या फिर वो इतने ज़्यादा बिज़ी या फिर डर के अंदर बैठे हुए कि मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाती। एक तरह से आप कह सकते हो, मैं किसी-किसी के साथ ना, ये बात नहीं बता पा रही कि मैं इस दौर से गुज़र रही हूँ। तो शायद इसी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा तनाव-सा लग रहा है इस समय।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। आप अंदर ही अंदर कहीं न कहीं घुटन होने ही लगती है क्योंकि आप क आपने बताया, आप काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही हैं, अच्छा प्रदर्शन रहा है और इस चीज़ में से आपसे आगे सब निकल गए, तो अ, काफ़ी स्वाभाविक है कि कोई भी हताश होगा। अ, तो स आपसे पर मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल भी हताश मत होइए। सबसे पहले तो आपको थोड़ा-सा ना स्ट्रॉंग बनना पड़ेगा, अपने आपको कठोर बनाना पड़ेगा और आपने जैसा बताया, आपने हाल ही में अपना कॉलेज अ, पूरा किया है, तो आप काफ़ी अ, यंग मुझे लगता है आप हैं। तो इसमें परेशान मत होइए, कितने लोग कित अ, इतनी-इतनी उम्र हो जाती है और अ अ, कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक मैं लगन देख रही हूँ कि आपको करना ही है और आप अ, आपका सपना है कि, "मैं एक अच्छी नौकरी कर सकूँ।" ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको इस चीज़ के लिए प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। कुछ सुझाव आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप ये चीज़ें देखिए कि आप जिन-जिन कंपनियों में जो-जो आप जिन पे आपने अप्लाय किया, वहाँ से आप क्यों रिजेक्ट हुईं? क्योंकि हमें कभी-कभी हम इतने हताश हो जाते हैं, हम चिढ़ जाते हैं कि हम अ, हमें यही नहीं पता होता कि आखिर उनु अ, कमी क्या थी आखिर कि ऐसा क्या था कि उन्होंने हमें नहीं लिया? तो पहले तो इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आगे से आप कभी भी किसी कंपनी से रिजेक्ट हो जाएँ, भगवान ना करे, ऐसा हो या कभी ऐसी नौबत ही आए, तो आप सबसे पहले जो अ, उसके अम अ अ, एम्प्लॉयर हैं, उनसे जाके पूछिए कि सर क्या कहाँ कमी रह गई और जिससे कि मैं आगे काम कर सकूँ उन चीज़ों पे? तो वो सब चीज़ें जब वो बताएँ, तो आप लिखिए और किसी एक्सपर्ट की सहायता भी आप ले सकती हैं। आजकल तो देखिए, कितने करियर काउंसलर्स और कितने सारे अम अ, प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं हमारे सोशल मीडिया पे। तो किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए, उनसे सीखिए कि मैं अ, किस चीज़ पे काम कर सकती हूँ? तो वो क्या करते हैं, आपका एक टेस्ट टाइप का लेते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें, आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है, कैसे बोल ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। क्योंकि आप अभी यंग हैं, तो आप अ, आपको थोड़ा-सा वक़्त लगेगा ये सारी चीज़ें सीखने में। दूसरी चीज़ कि आप थोड़ा अपने ऊपर कठोर मत होइए, शर्म महसूस मत करिए। आप अभी बहुत छोटी हैं, तो असफलता की कोई बात ही नहीं होती। मेहनत तो आप कर ही रही हैं और उसका फल भी आपको मिलेगा। बस आपको थोड़-सा अ, सब्र की ज़रूरत है, तो सब्र रखिए और मैं आपको एक चीज़ और अ, बोलूँगी कि अ, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि सिर्फ़ एक बड़ी नौकरी ढूँढना, आप अपना लक्ष्य इसको मत बनाइए। आप छोटे-छोटे कदम लीजिए। कई बार क्या होता है, हम एक चीज़ के पीछे भागते हैं और जो अ, रास्ते में जो हमें अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, जो मौके मिलते हैं, हम उनको उसके चक्कर में खो देते हैं, तो ये मत कीजिए। आप ऐसा रखिए कि लक्ष्य एक आपका, एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन कई बार उसको उस तक पहुँचने के लिए आपको छोटे-छोटे कदम लेने पड़ते हैं। अ, तो ये चीज़ें आप अ, एक तो ध्यान में रखिए और मैंने आपको एक और बात कही ही है कि थोड़ी सहायता भी ले लीजिए, अकेले जूझना ठीक नहीं है। आप या तो अपने माता-पिता से बात करिए या किसी ऐसे इंसान से, जैसे आप कॉलेज में पढ़ी हैं, कोई भरोसेमंद आपके अ, टीचर होंगे या कोई इस गुरुजी, इस प्रकार के इंसान से अपनी परेशानी क के बारे में बात करिए। मेरा मानना है कि आप ना अगर किसी से अपने मन की बात कह देंगे ना, तो आपको खुद को भी हल्का महसूस होगा और क्या पता आपको कुछ नया सीखने को ही मिल जाए, वो ही आपको कुछ, आपको अ, टिप्स दे दें अप अ, अपने आपको बेहतर बनाने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। आप कोशिश करिए इनको लागू करने का और मैं आशा करती हूँ कि आप इस स्थिति से जल्दी बाहर आ जाएँगी और कुछ अच्छा कर पाएँगी अपनी ज़िंदगी में।
जी। जी। जी, आपके जो सुझाव हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और मुझे लगता है, मैं जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगी। आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने म ये जो मेरी समस्या को ना, इतने ध्यान से सुना और मुझे इतने अच्छे सुझाव दिए और जभी भी मुझे आगे जाके कहीं पर भी परेशानी होगी ना, मैं ज़रूर आपसे आके समा सलाह लेना मैं पसंद करूँगी। जी, धन्यवाद।
जी, आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।